Und im Endeffekt würdest du sagen, bist du dann doch eher eine Person, die wirklich auch 'n bisschen da drauf achtet, dass alles sauber ist und auch wirklich bevor Besuch kommt, dann wieder 'n bisschen aufräumt et cetera?
Ja. Für fü für Besuch, aber auch für mich selber, weil ich habe ja auch die Situation, dass ich irgendwie, wenn ich unterwegs bin ich komme ja dann auch z nach Hause, und ich möchte schon Es ist einfach 'n anderes Gefühl, wenn einfach schon der Eingangsbereich schön ausschaut und aufgeräumt ist. Un und grad so was wie jetzt den den Hausflur, den sauge ich schon echt oft, weil ich find, so dieser Eingangsbereich ist ga ist mir persönlich auch wichtig, dass wenn ich so in mein Zuhause reingehe, in in mein Wohlfühlnest, dass ich da nicht gleich irgendwie überall die Wollmäuse rumliegen sehe oder so, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Klar, ja. <chuckles> Und ganz witzig ist es ja auch man unterscheidet ja ganz oft Leute, ähm, wie sie ihre Autos pflegen. Ganz viele, die schmeißen ja Papier ins Auto rein, lassen Becher stehen. Bist du da auch 'ne Person ne, das geht gar nicht, das Auto muss sauber sein? Also, da scheiden sich ja auch die Geister dann ganz oft.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, total spannendes Thema, weil ich mich erinnern kann, als ich noch keine Kinder hatte, und, ähm, da kam mein Neffe zur Welt, und ich bin dann mal bei denen im Auto mitgefahren. Und ich dachte mir so: „Oh mein Gott, was für ein schmutziges, unordentliches Auto!” Und ich hab noch so gesagt so: „Ey” ich d damals hab ich vielleicht noch gesagt: „Ne, keine Kinder jemals in meinem Auto!“ Und, ähm, da passt man sich dann irgendwie 'n Stück weit an, ne? Ich glaube, ich hab noch damals gesagt, so: „Ich würde nie mein Kind im Auto essen lassen.” Das war's, ne? Weil dann irgendwo Brotkrumen über irgendwie überall rumfl äh, rumlagen. Ja, und 'n paar Jahre später hab ich dann gemerkt, wie das so ist als Mama, wenn man alleine mit dem Kind länger fahren muss, und das Kind hat Hunger, und dann denkt man sich: „Okay, ich halt jetzt deswegen nicht an un und stell's raus irgendwie ähm, zum Essen.” Ja, mein Gott. Aber es ist mir es ist tatsä ist mir sehr wichtig, 'n- 'n 'n ordentliches Auto zu haben. Und also das mache ich auch wirklich regelmäßig, dass ich dann irgendwie einfach das Auto sauge und auch einfach aus äh, Spielsachen rausräume und so, ja.
Mhm. <laughs> Mhm. <laughs> Mhm. <chuckles> Das stimmt, ja, mhm. <chuckles> Mhm. <laughs> Mhm. Mhm.